بالضبط، مش هاناقش، عارف اللي هو إيه باحس إن العتاب للناس المهمة.
لسه آه، آه، آه. أنتِ لسه بالنسبة لِك موجودة في حياتِك أصلًا الشخصية دي؟
أ باتعمل معاها كل يوم هي م هي لسه في مكان الشغل اللي أنا باشتغل فيه، بس ما بيننا بن بنركب نفس الأوتوبيس وإحنا رايحين الشغل، هي موجودة في المكتب اللي جنبي، أوقات سكاشننا و وبتبقى ورا بعض، فاللي هو السلام عليكم، وعليكم السلام وخلاص يعني أنتِ أنت في حالك وأنا في حالي، وعاملة لي بلوك على الWhatsApp <laughs>
آه. إمم. آه الموضوع بالنسبة لِك متطور إن التكنولوجيا كمان ما ك يعني آمم، ما فيش تواصل عليها.
آه، هي حست آه حست إن أنا خلاص أنا ب لمّا باقفل من شخص ما بابقاش عايزة أشوفه لا في سما ولا في أرض، يعني اللي هو إيه خلاص أنا فعلًا رجعتك، أنا غلطت إن أنا دخّلتك في الدايرة القريبة بتاعتي، فأنا هارجعك للدايرة البعيدة تاني، لا هاعرف عنك حاجة ولا هاخلّيك تعرف عني أي حاجة.
أنتِ حاسة فعلًا آه، إمم. وبالنسبة لِك أنتِ حاسة إن أنتِ كان في ندم معيّن إن أنتِ أصلًا كلمتيها من البداية؟
آآ حاسة إن أنا كنت عبيطة بزيادة وكنت منفتحة أوي كنت المفروض أحط حدود من الأول، لحد ما أتأكد إن الشخصية دي تستاهل ال نوع الأمان اللي أنا اديته لها يعني اللي هي الإحساس بس إن أنت إن بالخيانة إن أنت دخّلت حد غريب حياتك وفي الآخر اكتشفت إن هو آآ مش على نَفس قدر التوقعات.
إمم. هو كان هدفها بالنسبة لِك إن هي تِعرف عنِك كل آه بس أنا عايز أعرف هي هدفها بالنسبة لِك كان في البداية إيه طيب طالما هي متجوزة وكل حاجة إيه لازمتها؟